Ouais mais c'est ça en fait, c'est que, hem, je pense que tout ce qui se passe, je pense que z le problème, c'est qu'à un moment, tu devras peut-être faire un choix et pour toi, enfin, tu pour toi, c'est pas concevable parce que les 2 sont super importants. Mais en fait, pour, heu
Mmh.
comment dire? Enfin, pour aboutir à ton projet, tu sais que tu ne peux pas t'investir à 100 % dans cette l association, même si tu le voulais, parce que c'est impossible en fait d'être, heu, en ce surtout que la manière dont tu le fais, tu es hyper impliquée, tu vois? Et et ton projet professionnel te demandera, heu, encore plus. Donc heu, je pense que tu es tiraillée entre, heu
Mmh. Mmh. Bah ouais mais du coup, je vais contre. Ouais, je vais contre mon propre algorithme, tu comprends?
en fait, tu es